Ам, ты знаешь, я вот, а, как-то, знаешь, вот потеряла, м, ну, не то чтобы потеряла, а это было, наверно, больше осознанное решение. Но так получилось, что у меня, в общем, закончилась, одна моя карьера, причем, а, в одной сфере, творческой, получается. И я перешла в другое направление, совершенно противоположное. Это техническое направление. Сейчас я учусь и развиваюсь, собственно, в этой карьере. Так вот, э, проблема в том, что я очень, м, тяжко вижу вот эту вот ситуацию с потерей и с отказом от предыдущей карьеры в том плане, что я вижу это больше как неудачу какую-то, да. И я, думая о том, что вот это время, которое я потратила на вот предыдущую мою карьеру, а это было о порядка, м, по-моему, 4 лет, да, в целом. Э, я чувствую, что я как будто бы, знаешь, зря потратила время, зря потратила свои силы, деньги в том числе. То есть как-то вот ощущение, что я спустила, знаешь, в унитаз просто 4 года своей жизни. И вот я до сих пор, у корю себя, наверное, за то решение, хотя понимаю, что в моменте оно для меня тогда было, ну и казалось правильным, и ничё с этим не могла поделать я в целом. Вот. То есть в тот момент я хотела этим заниматься. Но теперь, в нынешний период времени, я себя постоянно корю за это и с возвращаюсь вот в тот период и думаю, э, зачем я вообще это сделала, зачем я выбрала этот путь, когда могла уже давным-давно развиваться и работать вот в той сфере, в которой я сейчас нахожусь. И вот как-то вот меня это немножко угнетает, вот эти постоянные мысли навязчивые. Вот. Можешь что-то мне порекомендовать, как мне перестать вообще думать об этом и научиться видеть вот эту вот, э, потерю той карьеры как какую-то возможность.
Ясно. Слушай, да, на самом деле, прекрасно тя понимаю, что ситуация такая, ну, непростая, да. Ну, и вправду, ты ведь, ну, не обязана, да, вот радоваться, да, а, этому решению и завершению карьеры. Это вот такая определённая вот утрата произошла. Поэтому, знаешь, может быть, и наоборот будет полезно как-то, м, оплакивать. Э, немного вот эту вот и не только работу, да, а тут же такое всё смешанное. Знаешь, и образ может быть твой вот старый, да, который там у тебя был. М, и усилия, да, вложены, как ты говоришь, там вот в трубу. Да, всё вот 4 года, да. Там, надежды, да, определенные были, ожидания. Это нормально, да, что сейчас вот, м, может казаться, что вот, ну, будто бы вообще, да, всё зря было. Вот. Скажи, а что-то, может быть, ты уже пробовала, чтобы справиться с переменами? А, как вот вообще ты вот это всё воспринимаешь сейчас? Сколько времени, кстати, прошло?
Да. Возможно. Точно, да. Ну, м, если прям говорить вот с момента, когда я ну, вот прям, м, ну да, я как когда я прям официально всё прекратила этим заниматься. А, прошло, щас я скажу, где-то 1,5 года. Вот. И уже практически, ну, чуть меньше года я занимаюсь, получается, и учусь по новому направлению. Вот, ам, в целом, у меня это, как бы, знаешь, э, продолжается, э, довольно давно уже. Но эти мысли, они возникают не настолько часто. Поэтому я особо каких-то методов не пробовала. Единственное, что, наверное, я пробовала себе просто говорить, мол, э, что ни делается, то к лучшему. Но, честно говоря, тако такого плана, эм, м, как это, м, не мотивация, а установка, наверное, да, правильнее выразиться. Такая установка, она помогает в моменте, но не помогает в перспективе. То есть, э, видишь су в чём суть. Я же сейчас по сути тоже прохожу какой-то определенный путь и у меня есть, э, тоже взлеты, падения. Да. И естественно в моменты падения я так или иначе возвращаюсь вот к этим мыслям негативным. О том, что вот, мол, а, я бы лучше, а, в тот период, да, занималась бы другим. Ну, то есть тем, чем щас занималась, и, возможно, я бы намного лучше была. Стала бы давным-давно специалистом в этой сфере. То есть, я начинаю сравнивать себя нынешнюю, да, и мои успехи и неудачи. И, в общем, перекидываю ответственность, наверное, на то, что вот, мол, если бы я раньше начала этим заниматься, я бы сейчас я бы, в общем б шла по тому же пути, но более успешно, вот так скажем. То есть, вот такие у меня мысли постоянно возникают больше.
Мгм, понимаю, но знаешь, это опять как будто бы похоже на то, что ты возвращаешься, что в это время было потеряно, да. А если бы я вот этим, чем сейчас занимаюсь, занималась бы раньше, то, может быть, успеха достигла. Ну, понимаю, на самом деле, что эти мысли, они возникают, да. Это как будто неизбежно, а, вот. Но ты знаешь, эм, можно как-то попробовать, знаешь, э, под другим углом, что ли, попробовать, по крайней мере, да, взглянуть.
Да. Ага, так.
Вот, ну, э, ты знаешь, ну, вообще тогда вот то, что ты тем, чем занималась, да, своей творческой карьерой. Вероятно, вот на тот момент времени, да, это вот был такой вот лучший и доступный выбор, да. У тебя же не было вот твоего нынешнего опыта, который вот сейчас у тебя есть, да. И, то есть ты решение, м, принимала всё равно исходя из каких-то фактов, которые были тебе известны только тогда. Сейчас, знаешь, когда прошло время, ты думаешь: "А вот можно было так, да, э, так". Ну, получается, что вот, э, м, не было просто той информации, которая у тебя сейчас есть. Вот. И совсем не значит, да, что если вот ты сейчас знаешь, как лучше, да, то тогда должна была тоже это знать. Вообще это совсем это не значит, да. Вот. И ты знаешь, а, на самом деле, вот здорово, что, э, ты вот как будто, знаешь, одну версию себя, а, проверила, да, ну, прожила вот эту одну версию себя за эти вот 4 года, да, ну, до конца. И вот как будто честно ее закрыла, да, получается. А сильные люди, знаешь, э, вот вообще не те, которые вот не меняют, да, путь, а кто вот, ну, замечает, когда вот, э, пора, да. Вот. Э, поэтому ты, скорее всего, такой сильный человек, да, что и тогда не сдалась, да, в самом начале, как-то пыталась что-то сделать, а, чтобы получилось у тебя. Вот. Ты, скорее всего, просто сильный человек и пыталась, вот, знаешь, ну, выжать все, да, варианты, которые, а, тебе были даны, чтобы добиться вот успехов в той, в той вот, э, карьере. Вот.
Так и было. Конечно. Ну да. Ага. Наве Возможно. Мгм. Да, я, ну, на самом деле, я, ну, как бы с тобой согласна в целом по этому поводу. Просто, видишь, э, в моменте же я себе это не могу объяснить, когда я начинаю об этом думать. И в целом как-то получается так, что я, ну, вот, например, если взять даже вот мое 1 самое образование, которое я получала, а, я вот щас получаю 2, по сути. И если говорить про мое 1 образование, да, я его не особо ценю. Но в то же время я понимаю, что оно мне тоже дает какие-то возможности по причине того, что так вышло, что моя новая сфера, она, э, в общем в общем, мое старое образование может быть применимо в моей новой сфере, вот так, скорее. И я, видишь, вижу какую-то ценность вот в том времени, и у меня нет таких мыслей, мол: "Вот, я потратила время зря". То есть, как бы, они иногда бывают, но не в таком, а, наверное, не в тако не так сильно они возникают и не так часто. Наи наверное, больше, когда я там, не знаю, просто в целом о чем-то плохом думаю, но так или иначе я всё равно больше, наверное, ценю то образование и то время. Потому что я понимаю, что я могу сейчас это всё применить, использовать, да, то есть в как-то продуктивно использовать это время и знания, вот. А что касается вот этого периода, да, я понимаю, что тут мне не за что зацепиться, да, чтобы как-то назвать этот опыт как какой-то, вот знаешь, э, м, как это, в общем, видеть в этом как какую-то пользу, вообще какие-то плюсы и видеть вот это событие как какую-то новую возможность для меня, вот. Мол, я вот закончила тот период, да, закончила ту карьеру, и мне так удачно пришла новая мысль о том, чтобы начать карьеру вот в новой сфере, мол: "Это судьба, то есть так и должно быть". У меня вот таких позитивных мыслей по этому поводу нет, а хотелось бы. Потому что я понимаю, что так постоянно жить и думать о том, что я спустила в трубу столько лет жизни, э, и сил, и нервов, э, просто в никуда, по сути. Мне очень, честно говоря, тяжело, и я вот не знаю, как от них избавиться, вот именно психологически, например.
Мгм. Ага. Ясно. . Понимаю, да, твою когда вот новая сфера, ну, там отличается, да, сильно от той, которая у тя была до этого. Хотя тоже здорово, знаешь, что ты замечаешь, что твой прошлый опыт, он, на самом деле, и полезен, да, вот в такой технической сфере. Это уже здорово. И, ну, понимаю, что, может, уже как-то тяжеловато дается новая сфера, и мозг, да, вот, э, отказывается, да, вот всё в таких розовых красках, э, красить. Ну, потому что как самообман, да, выглядит, может быть. Но, знаешь, ну, может быть, и не стоит, знаешь, заставлять себя вот полюбить новое вот, а, ну, хотя бы сделать его каким-то нейтральным, что ли, и безопасным. Ну, потому что, знаешь, может быть, ну, и вправду сложно видеть позитив сейчас тебе. Может быть, там новая сфера, да, вот как-то позиция новичка какая-то, да, может быть, и удар по самооценке тоже. М может быть, нет вот быстрого такого дофамина, к которому ты привыкла, который был, вероятно, в творчестве у тебя. Вот. Может быть, нет такой вот, знаешь, немедленной отдачи. Вроде усилий как бы много в новой сфере, да, а немедленной отдачи нет. Вот. Ну, всё может быть там. То есть как-то вот, ну, старая идентичность как будто бы, да, не отпущена, а новая такой ещё как будто бы не своей ка ощущается, а такой чужой, да.
Да. Точно. Есть такое, да. М. Немножко, да, мгм.
Да, ну, т понимаем, на самом деле, что такое может быть. Ну, на самом деле, можно попробовать, да, ну, как бы не плюсы, да, а минусы, а, попробовать найти, а какие-то вот, ну, факты, что ли, может быть, даже письменно подмечать. Ну, вот что-то из разряда: а что вот я реально к делаю каждый день, да, а чему я учусь вот сейчас, ну, вот конкретно, да, а что вот у меня уже лучше получается, чем месяц назад, да. Вот. Ну, чтобы как-то вот новая, как какая-то совсем неизвестная, может быть, даже угрожающая сфера не воспринималась, да. Вот.
Мгм. Да, да, в целом, это был бы, наверно, неплохой вариант, особенно если учесть, что я действительно могу щас всё еще, знаешь, э, сравнивать себя с прошлой и думать о том, что вот мои нынешние какие-то знания, их недостаточно, что я как-то вот что-то не так делаю, что я недостаточно умная даже, да, вот вплоть до таких мыслей. И, наверное, вот определение, ну как, постановка, наверное, и учет <chuckles> письменный таких вот маленьких удач и событий в моей вот учебной там карьере, да, в целом, это может быть таким, знаешь, бустом, возможно, уверенности для меня. Э, наверно, стоит попробовать, да. Спасибо тебе за идею. Я думаю, что она, в принципе, мне поможет, особенно на 1 порах. Ну и надеюсь, что мои мысли по поводу прошлого, они, конечно, тоже поменяются. А то, конечно, жить так и дальше довольно тяжеловато будет, э, и я думаю, что, м, <tsk> ну, попробую, в общем, с этим справиться тоже. Спасибо.
Понимаю. На самом деле желаю тебе удачи. И знаешь, думаю, что всё-таки у тебя появится такое ощущение компетентности, оно постепенно п